ใช่เลยครับ รวมถึงว่าภาษาที่เราใช้พูด อย่างเงี้ย บางทีถ้าลูกค้า เอ่อ มีอายุแล้วอะครับ เราก็จะไปเฮฮาแบบว่าตึ่งโป๊ะกับแบบลูกค้าวัยเดียวกัน อย่างเงี้ย ก็ไม่ได้เนาะ แล้วก็ต้องบอกว่า ด้วยความที่เราเป็นเหมือนแบบ LGBT ใช่ไหมครับ บางทีอะกับลูกค้าเราก็จะถนัดพูดค่ะ เนาะ ซึ่งลูกค้าก็ ชอบ นะครับ แต่ว่าทีนี้ถ้าเป็นลูกค้ากลุ่ม กลุ่มเกษียณน่ะ เราก็จะมีการปรับแล้ว แล้วก็จะพูดครับดีกว่า คือแบบให้มันดูถูกต้อง ดูไม่ ไม่ขัดหู อะไรแบบนี้ครับ เพื่อที่ว่าการขายของเราจะได้ลื่นไหล แล้วก็ โฟลว์ แบบนี้ครับ ต้องมีการปรับหลาย ๆ อย่างเลย
อืม เหรอ? อ๋อ อา ก็น่ารักดีเนาะ อืม ๆ ค่ะ อืม แบบ นี้นี่เอง ก็คือเหมือนประมาณว่า เราก็ต้องแบบว่าดูเนาะว่าลูกค้าเขาแบบว่าชอบประมาณไหน แล้วคืออย่างสมมุติแบบว่าถ้าเราพูดแบบว่าตามที่ลูกค้าชอบ อย่างเงี้ย ก็รู้สึกว่าก็จะได้ใจเขาไป ใช่ไหม?
ใช่เลยครับ เรียกได้ว่าถ้าช่วงนั้นเนี่ย เอ่อ คือใน ใน สำนักงานน่ะครับ เรียกกันได้ลั่นเลยว่า "ถ้าลูกค้าคนนี้ชอบดูลิเก เดี๋ยวเราจะเล่นลิเก อา ลูกค้าคนนี้ชอบดูงิ้ว เดี๋ยวเราจะเล่นงิ้วให้ดู" อะไรอย่างเงี้ยครับ แต่ว่าทีนี้ ใช่ จริงครับ แต่ว่าทีนี้ ด้วยทั้งหมด ทั้งมวลน่ะ มันก็ต้องมาจากข้างในเนาะ อย่างเช่นเวลาเรายิ้ม อะไรแบบนี้ครับ เราก็ต้อง เอ่อ บิลด์ ตัวเองให้ยิ้ม หมายถึงว่าบางทีเรามีเรื่องเครียดที่บ้าน หรืออะไรก็แล้วแต่ อย่างเงี้ยครับ เราก็ต้องเอาอันนั้นน่ะวางให้ได้ อา แล้วก็สวมไว้ วิญญาณของเด็กที่น่ารัก สดใส แล้วก็ไปหาคุณลุงพร้อมโพรโมชัน อะไรแบบเนี้ยครับ อืม
ค่ะ จริงเหรอ ขนาดนั้นเลยเหรอ? โอ๊ย น่ารักอะ อืม อือ ๆ อา อ๋อ อย่างงี้นี่เอง ก็คือแบบว่าเราก็ต้องรู้เนาะว่าแบบว่า เราจะต้องแบบ เออ เขาเรียกว่าอะไรอะ ต่อให้เราเศร้าแค่ไหน เราก็ต้องทำตัวให้แบบว่ายิ้มแบบสดใสให้ได้ เพื่อที่จะแบบว่าไปคุยกับเขาในแบบว่า ใน mode ที่แบบว่าเขารับรู้ว่าเราแบบว่า เออ แฮปปี กำลังแบบโอเคอยู่นะ หรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ อืม
อา ใช่เลยครับ เพราะว่าเราเชื่อว่าแบบ คือเราก็เป็น เราคือมนุษย์อะเนาะ แล้วก็เนี่ยคนขายก็เป็นมนุษย์อะครับ เราเชื่อว่าเขาสามารถมีเซนส์ได้ ถ้าเราแบบว่า เอ่อ ไม่ได้แฮปปี จริง ๆ ไม่ได้สุภาพจริง ๆ แต่ว่าเราแค่ แสดงออกไปเฉย ๆ เลย แสดงออกแบบ 100% เลย อย่างเงี้ย เขาดูออก เราเชื่อว่า คือมนุษย์ มัน มันอ่านกันออก อะไรแบบเนี้ยอะครับ อืม
อืม อืม อืม แล้วอย่างเงี้ยค่ะ ในยุคนี้เนาะมันก็คือเป็นยุคแบบว่า เขาเรียกว่าอะไร มันต้องเป็นแบบยุคดิจิทัล ยุค ช เอ่อ เทคโนโลยี ยุค Social มันก็มีหลายแพลตฟอร์มเนาะที่เราอาจจะสามารถแบบว่าเสนอขายงานให้กับลูกค้าได้ อย่างเงี้ยค่ะ เรารู้สึกว่า เขาเรียกว่าอะไรอะ เรา เราเคยใช้พวกแบบ เอ่อ เขาเรียกว่าอะไร เทค เทคโนโลยี หรือว่าเครื่องมืออะไรแบบนี้บ้างไหมคะ แล้วรู้สึกว่าผลตอบรับมันเป็นแบบไหน?
อา อืม อา